Wah, jangan sedih, pernah dong Kak. <chuckles> Aku tuh merantau Kak, waktu itu meran man merantau di waktu itu jauhlah dari bahkan di luar negeri Kak, di Malaysia waktu itu.
Oh, pernah juga ya. Gimana tuh ceritanya? Mhm. Oh, oke, terus?
Selama 4 tahun. Terus iya, terus susah banget kan, eee, ya di Malaysia, di Jakarta aja jarang kan jual pempek kan, apalagi di luar neget di luar Indo gitu Kak, di Malaysia hampir nggak bukan hampir, malah nggak ada yang jual pempek gitu loh Kak.
Wow, lama juga, terus? Mhm. Bener bener. Heeh. Terus gimana?
Itu bener-bener menyiksa diriku yang ketika pengen banget makan itu, kan aku tuh nggak pernah merantau, Kak, selama 25 tahun kemarin itu, nah kemarin kebetulan dapat kerja kan.
<chuckles> Oh. Mmm, baru saat itu jauh pula gitu ya.
Jauh pula, 4 tahun, zaman Covid lagi, nggak bisa yang bolak-balik dan karena nggak ada penerbangan langsung ke sana.
Waduh. <chuckles> Dan gak bisa jalan-jalan dengan leluasa juga untuk nyari-nyari makanan yang mirip ya. <chuckles>
Betul sekali, betul sa jadi, nah, jadi waktu itu kayak tersiksa banget, Kak, berapa kayaknya 2 tahunan deh nggak ada nggak bisa makan pempek itu, Kak. Sumpah itu tersiksa banget dan tapi ketika udah mbule udah apa, udah agak renggang nih peraturan, eee, apa, PPSB kalau di sini nyebutnya kalau di sana tuh MCO. Nah jadi kayak aku minta kirimin aja sama mama aku, Kak, pempek dari Palembang. Meskipun itu mahal ya, Kak, tujuh ratus ribu sampai ngirimnya ke sana cuman isinya berapa biji.
Mmm. Iya betul, iya. Oh, sampai segitunya ya minta dikirimin. Iya, betul. Waduh. <chuckles>
Karena kan kalau bisa misalnya apa namanya, pengiriman gitu kan dia kap kalau makanan kan ngitungnya per kilo kan. Sekilo itu seratus ribu, mama aku ngirimin 7 kilogram.
Mmm. Wow, tapi
tujuh ratus ribu jadi. <chuckles>

Karena biasanya divakum dulu kan Kak, divakum divakum tuh biar dia bisa lebih lama gitu loh tahannya, apalagi setelah dia sampai langsung kita masukin freezer itu bisa sampai sebulan.
Oke. Mhm mhm. <clicks tongue> Wah, oke. Jadi langsunglah masuk freezer ya.
Gitu, jadi kayak, langsung masuk freeze tapi ada yang langsung kumakan ada yang sisanya ku masukin freezer, sama aku bagi-bagiin temen juga. Biar bisa merasakan makanan kesukaanku, nikmatnya itu gimana. <chuckles>
Nikmatnya. <chuckles> Iya, bener. Nah kalau misalnya ini kan, eee, bisa kita kirim gitu ya, o apa e wo walaupun sesudah se e agak longgar Covid-nya. Tapi pernah nggak sih dalam satu keadaan yang, aduh nggak bisa ngirim, nggak bisa nyari juga, terus e Kakak terpaksa bikin, gitu? Pernah nggak sih Kak bikin? <chuckles>
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. <inhales> Aku waktu itu nah waktu itu pernah sih Kak jap tapi bukan aku yang buat, tapi lebih ke apa? Teman satu tempat tinggal aku, tempat apa? E satu apartemen aku, karena kita sama-sama dari Palembang juga kan, maksudnya satu kampus dulunya. Jadi kayaknya dia tulu kayak penasaran pengen buat gitu loh Kak, gimana caranya. Ya udah kita coba aja buat, yang yang sederhana aja waktu tuh kita buat Kak, yang mudah gitu loh, Kak. Kayak pempek lenjer iya, pempek lenjer itu mudah kan, buatnya kan. Jadi ya udah temenku tuh, yang buat tuh, dan ternyata, ya okelah untuk eee, apa? Untuk pemula, untuk laki-laki lagi yang masak kan, maksudnya.
Oke. Ah. Oke. Iya, mhm. Iya, pempek ya, waktu itu? Mhm. Pemula. <chuckles> Bener bener. Pertama kali pula.
Iya, okelah. Atau nggak biasanya nih dulu, kalau dulu tuh mamaku sering buatin pempek gendum, Kak. Tapi itu nggak pakai ikan. <sniffs> Pakai gandum doang kan, jadi kayak aku cob percob eee, apa? Coba aja tuh, kayak inget kan waktu itu mama buat itu kayak ya udah langsung coba aja, <inhales> tapi gagal. <chuckles>
Ok Oh, oke. Mmm. Oh. <chuckles> Tapi segagal-gagalnya kayaknya pempek tetep enak mungkin ya, Kak, ya? <chuckles>
I iya sih, kalau yang pempek gendum itu sebenarnya masih bisa dimakan cuman kayak, teksturnya aja beda, Kak.

Iya untung banget Kak, jadi itu bisa menutupi kekurangan duit aku beli pesawat. <chuckles>
Wah bener banget bener banget. Ini pe kayaknya bisa jadi prospek, eee, usaha kedepannya mungkin Kak. <chuckles>
Betul ini juga aku lu e sekarang kan udah balik ke apa? ke Indo ya kerjanya di Jakarta sekarang kan, jadi kayak pengen bulan depan tuh kayaknya pengen coba deh.
Heeh. Buka PO lagi gitu ya.
Buka PO lagi gitu loh. Siapa tahu kan lebih.
Karena kayaknya nggak pernah heeh mungkin, karena nggak pernah bosen sih eee apa? Ya orang manapun ya di Indonesia dengan yang namanya pempek ya nggak sih Kak?
Parah aku juga nggak bosen Kak, kayak ya 50 biji aja bisalah aku makan sendirian. <chuckles>
Waduh. Itu bisa menggantikan nasi nggak menurut Kakak? <chuckles>
Sebenarnya bisa-bisa aja Kak, karena kan dia juga ada kayak apa namanya proteinnya juga gitu loh, dari ikannya. Tapi ya ada tepungnya kan biasanya tepungnya itu sih yang membuat eee pasti nggak sehat, nah cuman bisa juga jadi makanan utama.
Heeh, bener. Mhm. Hmm, bener ya karena ada karbonya, ada proteinnya gitu ya. Bener.
Iya, mhm, cuman kebiasaannya dijadiin cemilan doang.
Nah, iya, sapi sebenarnya mengenyangkan ya.
Gitu. Sebenarnya kenyang banget sih Kak. Bisa aja tuh makan pempek doang tuh bisa kenyang.
Oke. Iya pasti. Karena bentuknya pu e maksudnya s size-nya e ukurannya pun nggak terlalu kecil ya.
Betul, betul.
<clicks tongue> Aduh seru banget Kak. Eee, makasih banget nih udah cerita tentang makanan spesial banget dari keluarga Kakak, buat berbagi sama aku, cerita-ceritanya seru banget, terimakasih ya Kak ya.
Heeh. Aku juga makasih ya Kak udah didengerin. Kapan-kapan coba deh Kak nanti makan pempek Kak. <laughs> <chuckles>
Iya, sama-sama. Oke. Siap, siap, siap. <chuckles> Oke, sampai jumpa Kak.